Heu, non c non non, de toute façon ça l'est pas et et je t'avoue que c'est pas trop besoin de conseils que qui qui qui me fait venir vers toi, c'est plus une écoute parce que, c'est vrai que c'est pesant mais c'est un sacrifice que je suis obligé de faire parce que mon quotidien est tellement millimétré qu'en fait, heu, je suis obligé de de je calcule tout ce que je fais dans la journée, du coup c'est vraiment bien paramétré. Maintenant c'est juste, heu, juste, heu, voilà, j'ai besoin d'un peu de compréhension, je viens je viens vers toi parce que j'ai envie que que de savoir que tu me comprends, parce que c'est vrai que c'est c'est c'est dur pour l'instant à à supporter mais
Mmh. Je comprends. Mmh mh. C'est, heu, c'est un quotidien, effectivement c'est un quotidien, heu, qui est vécu tu es pas tout seul à vivre ce genre de de de de choses, heu, donc c'est bien d'en parler ça permet de, mmh, bah, de pouvoir, heu, se se libérer et puis, heu, c'est c'est mentalement c'est mieux. Heu, aujourd'hui c'est il y beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça donc heu, déjà c'est bien de pouvoir poser des mots sur ce sur sur, heu, cette, heu, on va dire cette «difficulté», entre guillemets, enfin voilà. Heu, aujourd'hui c'est un irritant, mais demain quand tu seras plus structuré, heu, ça va mieux se passer, ce sera mieux organisé mais heu, mais mais je comprends. Je comprends le besoin de, heu, de de devoir, heu, m parler là dessus pour pouvoir, heu, te soulager. C'est important de le faire.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais exact exactement. Moi, ce dont j'avais envie de parler ouais, c'est vraiment que moi j'ai j'ai j'ai ma vie de de couple, heu, j'ai j'ai ma santé, il y a le sport qui passe un peu à la trappe, tu vois? C'est juste avoir cette, heu, cette oreille parce que c'est vrai que j'ai ça fait 1 mois là, je suis allé au sport, d'habitude enfin, à l'époque, j'y allais 7 jours sur 7, j'allais même 5, heu, 5 jours sur 7, heu, après j'ai fait minimum allez, 3-2 fois par semaine. Ça commence
Mmh. Et aujourd'hui tu y tu y vas plus du tout, c'est ça?
Ben non, c'est pour ça ouais f non f pas de me couper non plus mais ouais, tu sais? De je tu sais? Je disais 1 à 2 fois, heu, au final mais là en 1 mois, je suis allé, heu, allez, 1 fois, heu, 1 fois toutes les toutes les 2 semaines, quoi, donc c'est vrai que c'est peu et puis il y a la il y a la copine aussi. Faut tu sais? C'est du c'est du temps de passé, faut que je dégage du temps. Tu vois? Tu vois?
Mmh mh. Oui il y a la vie de couple aussi. Il faut faut faut faire des b des, mmh, bah, je pense que tu es dans un moment de vie où, heu, c'est, tu fais des choix, heu, mais ils sont pas figés dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu priorises, heu, l'activité pro, le développement, peut-être ta vie de couple, voilà et et et demain, de demain tu mettras la l
Mmh mh. Mais je sais ça, je sais ça, je sais. Enfin, je sais, c'est ce que je te dis, parce que justement, bah, c'est c'est un truc, c'est juste, heu, d'avoir l'oreille, mais non, c'est vrai que je sais ça, parce que c'est exactement pour ça que je viens, c'est juste, heu, je me déballe mais heu, oui. C'est c'est c'est quelque chose qui est normal de toute manière, tout, heu, tout prend du temps, c'est des sacrifices, tu vois? Donc heu, mais c'est c'est ça, faut juste laisser le temps passe et puis puis voilà mais ouais.
Ouais. Ah je comprends. Oui c'est ça, tout à fait. Mmh. C'est ça ça ça va effectivement tu sais? C'est c'est par cycle ça ça va aller et heu, il faut savoir, heu, faut savoir en parler, mettre les mots là dessus pour, heu, pour te décharger. Heu, en tant qu'entrepreneur, c'est important de voilà, d'avoir, heu, de savoir en parler pour, heu, pour être écouté et puis, heu, pouvoir, heu, pass facilement passer, heu, à l'étape d'après.
Ça ça viendra. Exactement.